Bale, ano yung mga healthy na pagkain, na madalas naka-stock sa bahay niyo?
Well, kung mga sa healthy na pagkain, siyempre may meat, lagi-lagi yan, uh-huh. Kasi pag nag-go-grocery kami, yan yan kasi yung una naming uhm, kinukuha, bumibili. Kaya ah, 'pag nag-grocery kami talaga, yun yung first target namin. Kasi once in a month lang kasi kami nag-go-grocery. So, oo, gustong mas gusto kasi namin sa SM Supermarket, kasi siyempre mas malinis siya. Alam mong ah, tapos tama 'yong timbang, gano'n. So 'yon, karne muna, pangalawa ah gulay, ayan. Although sa gulay, pumipili kami ng ano ha, kunwari 'yong patatas at least kasi tatagal siya, ayan. Pero kunwari 'pag 'yong mga madadahon, ano siya uhm, ah, weekly kami bumibili. Kasi may malapit na talipapa lang, oo, weekly lang. Kasi baka kasi masira, ilang beses na kasi kaming nasiraan noon. Alam mo 'yong nag-aano siya, 'yong dahon, nag uhm, nagda-dry na.
Ayan. Tama. Ah, ganun. Hmm. Ay, oo. Tama. Ah, weekly, okey. Ah, ganun. Sabagay, oo.
Eh, siyempre, oo, pag dadalawa kami dito sa bahay, alam mo hinding-hindi naman lagi na yung maluluto agad 'yan. Kasi minsan 'pag busog na
Mm, kumbaga ini-stock talaga, eh, 'no?
Oo, kasi minsan 'pag, ah, busog na 'yong sa dinner, wala naman ng magdi-dinner kasi nagmeryenda na or kumain na sa kung ngang sa'n man nanggaling. Ayon, so ano pa? Ah.
Kaya nga. Pero may oo, may teknik ka ba sa ano, pagche-check ng mga, tawag dito, mga gulay, mga prutas o kaya sa mga meat, ganyan?
Lahat kasi nasa ay hindi naman. Ah, usually nasa freezer lang talaga 'yong mga karne. Oo, tapos 'yong mga gulay hindi kasi kami nagre-ref. Pero ang kinukuha ko talaga lagi sa palengke hinding-hindi mawawala 'yong patatas. Kasi 'yong patatas puwede mo siyang ano, eh, idagdag sa kahit anong ulam, adobo, ah, itlog, gano'n, tapos tumatagal siya. Alam mo 'yon, kahit abutin siya ng buwan ano, hindi siya nasisira, ayan. Tapos 'yon nga 'pag, ah, madadahon, weekly lang siya. Pero isa sa ano, isa sa gustong-gusto ko ding bu binibili 'yong ano yung sa tokwa.
Oo. Ah, okey. Sabagay. Oo. Kaya nga.
Ewan ko pero nasasarapan kasi ako sa tokwa yung ganun.
Ah, okey. Kaya nga pero ikaw ba 'pag nag-i-stock ka ng tokwa tinatanggal mo rin 'yong ah tubig kasi parang may nakikita ko na, ah, ayan 'pag nag-stock sila ng tokwa ah nasa tubig talaga.
Oo, tas mhm. Hindi, may may isang time na ano sabi ko tanggalin ko pero sabi kasi ng kasama ko sa bahay hindi daw. So 'pag bumi oo pag bumibili ako it's either nasa ano lang do'n sa cellophane 'pag nire-ref ko or ililipat ko siya sa isang baunan pero mostly sa cellophane na lang kasi alam mo very spacious kasi minsan 'pag ilalagay mo pa siya sa mga baunan, mm. Ayun.
Ah, ganon? Hmm. Ay, oo sabagay. Kaya nga, para mas maparami pa lalo yung malalagyan mo, 'no?
Oo tapos ano, ah, ano ba yun yung mga dried na ano yung mga tuyo, tinapa gustong gusto ko din yung mga ganun pero hindi ako masyadong nag-i stock ng mga nun pag kunwari nag-crave lang yun lang yung ano yung oras na bibili ako.
Kaya nga tsaka, ah, parang tumatagal lalo yung mga ganong, ah, mga dried foods, eh, di ba tulad ng mga tinapa ganyan yung mga parang pang breakfast, 'no?
Oo. Tama, oo, gano'n yung ano tsaka ano hindi rin na hindi kami nawawalan ng tinapay kasi minsan 'pag kunwari tinamad kang magluto ng bigas, eh di magtinapay ka na lang tapos oo, parang sandwich 'tsaka egg hindi kami nawawalan talaga ng egg. Dapat meron at meron kaming itlog, ah, minsan yung itlog na maalat ano pa ba mga butter 'yon, 'tsaka minsan kasi nagbe-bake din kami so 'yon 'di kami dapat pwedeng mm, dapat hindi kami pwedeng mawalan ng butter, ah, harina kasi hindi mo kasi alam kung kailan kayo magke-crave eh, alam mo yung ganon, oo.
Ayan. Tinapay na lang, 'no? <chuckles> Ayan, okey Mm. Hay, ang galing naman, oo. Mm, maganda na yung ready, 'di ba, para saka-sakaling biglaan.
Ta Tama at tsaka ano, ah, mga instant noodles ayan kasi siyempre hindi naman sa lahat ng oras alam mo yun yung, ah, masipag ka magluto ganun oo nga kaya ano, iyon.
Oo. Ayan, oo. Masipag, magluto, oo. Ayan, kasi parang mabilisan lang talaga 'ya, eh, no? Oo.
Oo, lalo na pag busy kayong dalawa. Eh, siyempre tinatamad kayong maglutong dalawa, eh, di sige mag-noodles na lang tayo, magpansit canton ganun.
Kaya nga. Pero mahilig ba kayong, ah, gumawa din ng mga, ah, pasta food ayan tulad ng mga ayan spaghetti, carbonara yung mga pasta food talaga?
Ay oo. Oo, comfort food ko kasi ang spaghetti ta's carbonara. So, minsan pag naggo-grocery kami bumibili kaming alam mo yung naka-pack na yung may pasta na yung may sauce ganun, para pag oo.
Hmm. Ah, okey parang sama-sama na talaga yung mga ingredients.
Oo, para pag kunwari may nag-crave, 'no, ayun lulutuin lang namin nasa cupboard na kukunin na lang iluluto ganun, tsaka dadalawa lang naman kami kaya hindi kami masyadong maano kasi sa pagkain, matipid kami sa pagkain, mm.
Ah, okey, kaya nga. Oo. Pero sa tinapay parang magaling ba kayong, um ah, tawag dito, 'pag di ba sa tinapay kasi medyo mabilis maano yan eh, ma-expired, kumbaga tumitingin ka rin ba ng ano, ah, expiration ng tinapay bago mo bilhin?
'Pag bumibili kami ng tinapay, siyempre titignan namin yung expiration. Ah, tapos, ah, bibilhin namin kung ano yung pinakamatagal ma-expire. Tapos, ah, yung mga tinapay kasi namin ni-re-ref namin. Alam mo yung kaya matagal siya. Kaya ka alam mo kahit nag-expired na, puwede pa rin siyang kainin, mm. Kasi ano, yung isang loaf kasi ng bread, hindi naman namin agad nai u nauubos yun. So ayun, kapag gusto naming mag tinapay oo, madami siya, eh da sabi ko nga dadalawa lang kami. Eh, siyempre 'pag gusto namin oo. Ta's yun, 'pag gusto lang naming mag tinapay, iinit lang namin sa sa oven o 'di kaya sa kawali ganon Pero, hindi ako masyado sa oven kasi alam mo yun, parang ang tagal-tagal kasi uminit. Mas gusto ko pa yung ipainit mo lang sa kawali tapos kukunin mo agad 'pag mainit na. Alam mo yung ganun? Oo.
Oo. Ah okay, kahit expired na. Ah okay. Sabagay, madami kasi yun eh, 'no? Oo, ta's dalawa pa kayo. Sabagay. Oo. Kaya nga. Tsaka parang mas convenient kasi yun eh 'no, mas mabilis. And gaya ng sabi mo, mas mabilis tapos, eh yung sa ano, oven talaga papainitin mo, preheat pa, 'di ba? Oo, ayan. Pero paano mo pinipili kung ano yung mga bibilhin mo? Ah, may listahan ka ba, yun yung parang nag-bu-budget ka ba o parang yung kailangan talaga o lasa ng pamilya, o parang pang-health goals, ganiyan?
Oo. Kaya nga, totoo. Ano kami, eh, nililista namin kung ano yung kulang. Para 'pag kunwari na-grocery kami kung ano lang talaga yung nasa listahan 'yon lang sinusunod namin. Kasi siyempre may sinusundan naman kaming budget. Ngayon ang pangalawa na kino-consider namin siyempre yung gusto naming kainin. Ah, alangan naman ano. <snorts> Alam mo yung a alam mo yung pagod ka na nga sa trabaho tapos hindi mo pa gusto yung yung ano yung kakani yung kakainin mo. Parang, oo nga parang ano naman ano ba 'yan? So 'yon, sa health goals naman, uhm, sinusubukan naman namin na kumain din ng mga gulay gano'n. Medyo problema ko lang kasi ngayon alam mo yung hindi magulay yung kasama ko. So, ang gusto niya lagi yung karne, gano'n. So, mm, <smacks lips> ang ginagawa ko na lang, ang ginagawa ko na lang kung ano yung parang favorite niya na gulay 'yon na lang yung laging binibili ko. Oo, gano'n.
Tama. Sabagay, mga cravings 'no? Mm, do'n na lang babawi. <snorts> Di ba? Ayan. Hmm. Okey. Oo. Pero oo, ayan. Ah, may favorite naman pala, oo. Pero ayan 'pag, ah, 'di ba mayroon din mga tawag dito, ah, putahe na parang, ah, hin nakatago yung mga gulay. Oo 'di ba? Parang gumagawa ka rin ba ng mga gano'ng putahe, kumbaga parang tinadtad na gulay pero, ah, parang nasa isang putahe, oo, gano'n ba ginagawa mo?
Aha. Ah, well sa gulay kasi ano eh. Ah, hindi ako yung mahilig mag-mix ng ano, ah, maraming gulay sa isang ulam.
Ah, sige.
Ah. 'Pag kunwari may karne 'no. Usually iisa lang 'yong parang dinadagdag namin 'tsaka hindi ako ano 'yong sabi ko nga kung ano lang 'yong kailangan namin na lulutuin, 'yon lang 'yong binibili namin 'pag tungkol sa gulay kasi madali kasi siyang masira oo, eh, mm iniiwasan namin magsayang.
Oo. Ah, okey. Sabagay. Kumbaga 'pag oo. Tama. Kumbaga 'pag may binili kang ano, ah, gulay kumabaga parang, sa ilang ano lang, ilang araw lang kasi alam mong gagamitin mo na ano?
Oo gano'n. At tsaka lagi ano ba 'yong mga gulay na lagi naming binibili, ah, usually ano 'yan 'yong petchay na 'yong may 'yong may bulaklak kasi soft kasi siya eh. Tapos 'yong talong, gano'n, kalabasa gano'n 'yong mga usually na binibili namin tsaka 'yong malunggay. Ayun, kasi power food 'yon eh. Mmm.
Ayan. Oo. Hmm, okay. Kaya nga eh. Pang-health goals talaga 'yan. So ayun 'pag ano naman, ah, kunyari 'di ba 2 lang kayo? Pero minsan 'pag magluluto ka 'di ba hindi mo naman maa-ano 'yon matatantsa. Eh, 'pag may natirang ulam, ah, anong ginagawa n'yo?
Yeah. Well, kung may natirang ulam, siyempre diretso yan sa ref. Pero, siyempre pinapalamig lang muna namin para hindi naman masira yung ref namin 'no. So 'yan pagkatapos ng pagkain, isasalansan namin, diretso yan sa ref. Para, kunwari kinabukasan iinit na lang, ganun. Ang maganda naman kasi sa aming magkasama 'no, hindi kami yung alam mo 'di ba, may mga tao kasi na kunwari inulam mo na sa umaga ayaw mo na sa tanghali. Eh, buti na mm, buti na lang hindi naman kami gano'n. Kaya okey lang kahit paulit-ulit siya. Ayon.
Oo. Ayan. Mm. Oo, may mga ganun. Tama ka diyan. Pero ano ba yung mga madaling lutuin o mabilis na snack, na mabubuo gamit ang mga staples na 'yan. Kapag yung bi lalo na pag busy yung araw, 'di ba. Meron ka bang mga go-to recipes na puwedeng i-share, mga gano'n?
Ay, 'pag go-to recipes talaga, ano, nag-stick lang ako sa mga instant noodles, pansit canton, oo. Pag alam mo yung, mga wala kaming wala na kaming time, ayan kaya marami rin kaming stock. Oo, kaya marami rin kaming stock na noodles. Kasi magpapansit canton lang kami. Kung hindi naman, yung sandwich. So, may tinapay kami lagi dito, tsaka itlog. Kaya sabi ko sa 'yo kanina hindi kami nawawalan ng itlog. Oo, kasi siyempre, 'pag wala na kaming time mag-ano, mag-sandwich na lang, or 'di kaya pansit canton. O, ayun.
Ah, gano'n. Tama, mabilisan lang no? Mm. Na walang itlog, oo. Kaya nga. Tsaka, parang universal din talaga 'yong itlog eh, 'no, puwede sa lahat ng ano pagkain. Oo. Puwede mong i-shar e Oo, puwede mong i-partner talaga sa lahat ng pagkain.
Totoo, kaso ang mahal na niya ngayon. <chuckles> Yes tama. Parang ano nga eh, parang ano parang ang saya nga mag negosyo ng itlog ngayon, kaso, wala kaming masyadong space. <chuckles>
Oo. Pero ah, op oo. Kaya nga eh. Mhm, eh, 'pag ano, nagluluto ka ng mga ayan, mga noodles, mga pansit canton, parang yon na yon din ba yong, parang ina-ano mo, ginagawa mo sa, tawag dito? Kumbaga kung ano yong instruction sa likod yon na 'yon? Kumbaga parang, hindi ka nagdadaga nagdadagdag ng mga, ah, iba't-iba, katulad ng mga yan, mga itlog, o kaya mga ibang, tawag dito? Ah, ibang dagdag na pagkain. Para alam mo yon, para medyo mas kakaiba yong pansit canton mo?
Well, dati ano, nagi-stick lang ako sa simpleng instruction sa pansit canton. Hindi naman ako maarte sa ganun. Kung ano lang yong luto niya, yun lang fina-follow ko. Kaso, siyempre itong kasama ko ang dami-dami niyang dinadagdag. Alam mo yong may itlog. Mamaya may ano ano yun kimchi. Mamaya merong onion leeks. Ano pa, cheese pa. Oo, alam mo yong isa, ano ba? Alam mo yong nag
Oo. Mm. 'Di ba? Oo, 'di ba? Sobrang dami na rin kasi. Oo, ayan cheese pa, 'di ba? Kumbaga, parang yung simpleng pansit canton na, parang nagiging ano na Korean food na, eh, noh?
Kaya nga! Nagiging Korean na eh. Siyempre parang ako kasi, alam mo yung parang, magastos na masyado. Tapos mamaya magpa-pansit canton ka na nga, na ang dami-daming ingredients, 'no? Tapos, siyempre medyo maalat na yun. Mamaya magluluto na naman siya ng ham. Eh, di puro maalat na lahat. Alam mo yung ganun? Oo.
Kaya nga. Oo. Mm. Ayan. Kaya nga. Eh, pa'no 'pag gano'n? Ah, parang yung ginagawang healthy yung mga kinakain niyo kung, ah, parang pag pag palagi kayong nagaganyan nag-i-instant noodles. Oo.
Ah, yan pa. Kasi alam mo, kahapon nagpa-laboratory test kami. Diyos ko, yung ano ko, yung cholesterol ang taas talaga. Kaya sabi ko, dapat talaga ano, titignan na namin yung mga pagkain na kinakain namin. Kasi nga, siyempre 'di ba, mahilig kasi siya sa karne. So, parang minsan, ah, wala na kaming ano na mag-gulay-gulay. Tapos sabi ko nga, dapat kailangan ko na talagang ano, yung mag-strikto sa kinakain namin, na, alam mo yun, mag-more on gulay kami. Tapos mag-tsaa kami ng, yung mga healthy na mga tsaa, ganun. Oo.
Okey. Kaya nga eh. Pagkain. Tama. Mm. Tama. Kaya nga, kahit mga simpleng detox lang, 'no?
Yun yun nga, yun yung gusto ko sana. Yung mag-detox naman kami, eh, sana sana mag-ano siya kasi medyo ma-ano kasi yun sa pagkain. So
Tama ka diyan. Oo, mahirap din talaga 'pag mapili din yung, ah, tawag dito, kasama mo, 'no?
Oo nga, totoo yan. Totoo. Eh, siyempre ayoko rin namang magkasakit. So, dapat talaga mag-diet din kami.
Oo. Kaya ayun. Ayan, tama ka diyan. Pero paano mo naman ini-store o nilalagay para tumagal yung ano, freshness? Yan, kunyari sa mga ano mo, sa mga binili mong, ah, grocery, oo. Eh, may tips ka ba para hindi masayang yung pagkain? Para ayun, makapag-budget din?
Hmm ano, importante talaga na ano siya, um, ang gagawin natin, ah, unang-una 'di ba, dapat alam mo kasi 'yong binibili mo, 'yong nakalista ka lang. Tapos 'yon 'yong susundan mo. Ngayon, kunware, ah, magluto lang kasi kung alam mo 'yong kung ano 'yong sapat, alam mo 'yon. Kung dadalawa lang kayo, oo eh di good for 2 lang 'yong bibilhin mo or gagawin mo, I mean. Tapos pag kunwari may sumobra, eh, di itago, itago, i-ref lang 'yan. Kasi puwede namang ipa-init sa kinabukasan. Ngayon may times naman kasi na, ala sobra ng pagkain, or kunwari galing ka sa handaan or naghanda kayo tapos maraming sobra. Ang ginagawa ko kasi do'n ano, iniipon ko siya sa isang lalagyan na may takip. Tapos pag kunware medyo marami na, ano binibigay ko dun sa aso ng kapitbahay namin. Oo, kasi
Oo. Sabagay. Mm, hindi sobra no? Kaya nga. Mm. Tama ka diyan. Ah, okey, para hindi masayang kung sakaling mapanis 'no.
Oo, kasi marami silang aso, eh, syempre at least na nag na ano hindi hindi siya nasayang. Alam mo 'yong, at least may kumain na hayop ayun, ganun siya.
Mm. Kaya nga, saka hindi naman mapili ang aso, 'di ba.
Oo hindi sa, infairness ha yung mga ano, yung mga aso ng kapitbahay ko hindi talaga sila mapili. Mga ano kasi, asong Pinoy. Yun naman ang maganda 'pag Aspin kasi.
Kaya nga. Ayan. Mm, tama ka diyan. Uy, maraming salamat ah!